Merak ediyorum, böyle, seni bambaşka bir dünyaya sokan bir dizi izledin mi ve, böyle, bir şey olduysa neden soktu seni bambaşka bir dünyaya bu dizi, anlatır mısın?
Hı. Tabii, yani, benim için, eee, tam söylediğin dizinin karşılığı Fringe dizisi, sanırım Türkçede "sınır bilim" ya da "uç bilim" gibi bir çevirisi var. Eee, dizide de zaten, eee, aslında FBI'ın içerisinde bir birim açılıyor ve adı Fringe bilimi, yani, orda zaten "sınır bilim" diye geçiyor. Fringe'in anlamı, aslında, dizinin içindeki FBI'da açılan bir birim. Eee, beni, yani, farklı bir dünyaya soktu diyebilirim çünkü dizi biraz daha paralel evrende de, eee, aynı zamanda geçiyor, 2 evrenin bağlantısı ve bayağı, eee, fiziksel konuları da işliyor, o yüzden, eee, çok etkileyici.
Hımm. Evet. He he. Anladım. Evet. Hı hı. Güzel. Hımm. Çok ilginç. Hı hı. İlginç bir konu gibi görünüyor. Peki, ı kaç yaşında izledin bunu, hangi yıl yayına girdi, böyle, dijital bir platformda mıydı, tek başına mı izledin yoksa bir, böyle, arkadaşlarla dizi izleme rutininiz ya da partnerinle, eşinle, böyle, bir şeyiniz var mıydı rutininiz? Eee, biraz, böyle, izleme zamanın ve ortamından bahseder misin diziden önce?
Hımm. Evet. Elbette, yani, dizi zaten, aslında, eski, yeni bir dizi değil. İki bin sekiz yılındaydı, sanırım, ilk yayınlanması. Ben iki bin sekizde lisedeydim, eee, ve, tabii, üniversiteye hazırlanıyordum. Çok da, böyle, dizi izleyecek bir durumum yoktu, açıkçası. Haberim de yoktu o dönemler. Sonra üniversitede keşfettim. Eee, bir arkadaşım, fizik okuyan bir arkadaşım 2. kez, daha doğrusu, 2. kez değil de yeni sezonunu izlemek için önceki sezonlarını bir izliyordu. Orada önermişti benim de ilgim olduğunu bildiği için. Üniversitede, sanırım, 3. sınıfta. Yani, takriben iki bin on dört yılı gibi başladım.
Hımm. Evet. Hıı. Lise çağlarında. Evet. Hımm. Peki. Hı hı. Evet. Hı hı. Yirmili yaşların başında.
Evet. Hı hı. Eee, ııı, çok etkilenmiştim direkt ilk bölümden. Sonra, tabii, bir maraton şeklinde izledim. Onu da internet sitelerinden izledim platformlarda yoktu daha o zamanlar.
Hı hı. <chuckles> Peki. Anladım, peki, böyle, eee, diziyi hatırladığında ki sonra da herhâlde defalarca izlemişsin gibi böyle bir öyle bir, eee, ses geliyor senden. Eee, böyle, seni, eee, o dizinin içine sürükleyen tam olarak neydi? Yani, konusunun yanı sıra, konusundan bahsettin az önce. İşte, FBI'da açılan gerçek bir birim galiba, eee, Fringe adı verilen, eee, bir birimin başından geçenleri de içeren bir yanı var. Bir yandan da olağanüstü, böyle, açıklanamayan bir şeylerden de bahsettin, biraz bilim kurgu da, eee, kokusu da geldi. Böyle, bunları düşündüğünde, yani, seni en çok ne etkiledi bu dizide? Oyunculuk mu, senaryolar mı yoksa sadece türü mü? Biraz orayı anlatır mısın?
Evet. <giggles> Doğru. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. Tabii, yani, şöyle, oyunculuk diyemem aslında, yani, tabii ki Walter Bishop başrolündeki o bilim adamı olan kişinin oyunculuğu çok etkileyici ama, eee, daha çok aslında, yani, eee, dizide şöyle bir durum var, eee, olağanüstü açıklanamayan olaylar oluyor dünyada sürekli. Ve bunları aslında takip etmek amacıyla ve nedenlerini anlamak amacıyla gizli bir birim kuruyorlar ve, eee, orada da bilim adamıyla da çalışarak aslında bu olağanüstü, eee, şeyleri takip ediyorlar. Hatta bu, eee, shapeshifter denilen şekil değiştirici diye geçiyor, şekil değiştirenler onlardan falan da bahsediyor. Öyle sahneleri de var. Emm, onun da tabii
He. Evet. Evet. Çok ilginç, gerçekten. He. Hıı, çok enteresan, yani, bu gerçek mi peki? Burası da kurgu mu, yani, FBI'da gerçekten öyle bir birim var ve dünyada açıklanamayan olaylar olması kısmı kurgu değil o zaman, öyle mi? Gerçek bir şeyden bahsediyoruz.
Hı hı. Hı hı. Eee, yani, di dizide böyle ama gerçekte bilmiyorum çünkü dizide de çok gizli bir birim, eee, ve, eee, aslında da burada, eee, bunu araştırıyorlar, sonrasında paralel bir evrenle bağlantılı, işte, o evrende, eee, yani, bu bilim adamı, eee, o evrene geçiş yapabiliyor ve ordaki aslında kendisinin çocuğunu bu dünyaya getiriyor ve olaylar başlıyor. Yani, çok, eee, ilginç ama aynı zamanda çok da uçarı değil, diyebilirim.
Hıı. Evet. Çok ilginç, gerçekten. Evet. Anladım. Burada aslında seni daha çok oyunculuktan çok, işte, bunun arkasındaki hem bilim olması hem bir polisiye, sorgulama olması hem biraz da aslında bilim kurgu da olması, işte, başka bir evrene geçme, eee, geri gelme gibi unsurlar seni içine çekmiş. Şimdi 1'inci bölümde "Bu, böyle, başladı ve beni sardı." dedin. Bu her bölümde başka bir hikâyenin anlatıldığı dizi türlerinden mi yoksa, böyle, eee, 1'inci bölümü izlemeden 2'nciyi anlamamak, eee, gibi bir şeyi söz konusu mu yoksa ardışık olarak mı devam ediyor? Nasıl bir dizi?
Hı hı. Evet. Doğru. Ha ha. Evet. Hı hı. Eee, şö şöyle, yani, eee, bu bazı vaka çözen diziler gibi, hani, her bölüm birbirinden bağımsız diyemem ama her bölümde farklı olaylar tabii ki işleniyor yani yeni bir vaka oluyor. İşte, eee, örneğin bir araba bir anda dünyada kayboluyor, böyle, bir saniyede. Bu tarz veya koca bir bina yok oluyor mesela bunu inceliyorlar. Diğer bölümde başka bir şey oluyor, onu inceliyorlar ama olayın bütününü anlamak için tabii ki, eee, devamlı izlemek gerekiyor. Hani, 4'üncü bölümü açıp izlesen mesela konuyu anlamazsın, yani, onu söylemek istiyorum, evet.
Evet. Hı. Ha, çok enteresan. Evet. Hıı. Hıı. Hıı. Evet, kaybolabilir izleyici. O yüzden 1'inci bölümden başlayıp aslında türün, böyle, yada dizinin gen genel bir yaklaşımını öğrendikten sonra, işte, aralara bölümler atlasan bile artık genel fikre sahip oluyorsun, söylediğinden bunu anlıyorum. Burada peki, şimdi çok ilginç şeyler söyledin, işte, ev kayboluyor, araba kayboluyor mesela ve, işte, FBI herhâlde, eee, bunu, böyle, araştırmak için bir dizi bilimsel de yöntemler biraz da kurgu, ııı, yöntemler. Bunun içinde peki, i gizem ve gerilim de var mı? Yani, binanın kaybolması elbette gizemi beraberinde getiriyor. Peki, gerilim var mı? Yani, insan ilişkilerinde bir şey izliyor muyuz diziyi izlerken o, eee, fantastik şeylerin yanı sıra?
Hı hı. Evet. Doğru, hı hı, çok doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, ha ha. Tabii, gerilim de var zaten, eee, başlı başına şöyle bir olay var aslında, eee, bu FBI'ın çalıştığı bilim adamı zaten, eee, biraz, nasıl diyim, eee, akıl hastanesinde yatmış bayağı bir sene. Oradan alıyorlar, o yardımcı oluyor ama, eee, aslında akıl hastanesine yatmasının sebebi çok önceden beynindeki bazı yerlerin, kendisinin, işte, alınmasını istiyor. Ve alındıktan sonra o hâle geliyor falan. O kadar karmaşık ve aslında birbirine bağlı, tabii ki gerilim de bu yüzden çok var. Emm, yani, olaylar zaten hep gerilimli, değişik, böyle, korkutucu, eee, kitlesel olaylar da oluyor. Eee, birçok ölüm ya da değişik, eee, deneyler oluyor. Yani gerilim de mevcut ama, hani, tarzı gerilim diyemem. Eee, ama çok gerilimsiz de akmıyor. Kaç sezon, sanırım 7-8 sezon var. Tam olarak sezon at şeyini bilmiyorum ama uzundu bayağı. Eee, böyle, 4-5 sezon değil, yani, daha fazla. Eee, ve zaten sonrasında, ııı, başka kanala geçti derken şu an bütün aslında platformlarda da mevcut. Özellikle de sanırım, eee, Netflix ya da internetteki bazı platformlarda çok kolay bulunabiliyor.
Hıı. Daha da ilginçleşiyor, evet. Evet. He he. Evet. Hıı. Anladım. Hı hı. Anladım, kaç sezon böyle? Hıı. Uzun bir dizi. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, sen bir ara şey dedin, "Ben, işte, 1'inci bölümü izledim ve beni bambaşka bir dünyaya soktu ve o dünyada da kalmak için maraton, eee, yaptım." Mesela kaç bölüm izlemiştin hatırlıyor musun art arda izlediğinde?
Evet. Eee, şöyle, zaten sezonları çok fazla bölüm bu arada. Şu anki diziler gibi 8-9 bölüm değil, bayağı 20-30 bölüm falan gidiyor sezonları çok fazla, evet. Ya, o yüzden yedi sekiz sezondan daha az olabilir şimdi, hani, tam emin olamadım çünkü çok uzun bölüm sayısı, çok fazla. Eee, yani bayağı, böyle, bir gün tamamen ayırıp izlemişliğim var öyle söyleyeyim, yani, birkaç gün. Hani, art arda değil ama başlayıp direkt diğerine geçiyorsun. Yani, ister istemez, eee, yeni bölüm, yeni bölüm, yeni bölüm diye diye, eee, böyle içine alıyor aslında.
Hee. O! Bayağı çok bölümü var. Hı hı. Anladım. Hı hı. O, bi <chuckles> u uzun maraton. Hı hı. Evet. Gerçekten o dünyaya sokmayı başarmış, eee, dizi seni içindeki, işte, böyle, açıklanamayan olaylarıyla belki biraz gizem ve, işte, oradaki, eee, gerilimle, maceralarla seni içinde tutmayı başarmış. Peki, mesela bu diziyi izledikten sonra buna benzer diziler aramaya başladın mı? Başka, ııı, buna benzer diziler izledin mi yo yoksa bu dizi böyle hayatında tek o türde tek bir dizi olarak kaldı mı?
Evet. Hı hı. Doğru. Evet. <chuckles> Yani, şöyle, eee, birçok dizi izledim, şans verdim ama bu türün, yani, Fringe'in üzerinde bir dizi henüz olmadı bana göre. Çünkü birçok şeyin bir arada olduğu, yani, elbette, hani, uçarı şeyler çok var içerisinde ama bilim için baktığında aslında biraz araştırdığında çok olası. Yani, eee, o kadar doğru şeylere dayandırıyorlar ki dizide, eee, yani, bu "Yok artık, imkânsız." diyemiyorsun hiçbir noktada. Eee, o şekilde zaten içine alıyor. Yani, bu tarz, hani, diziler ya çok bilim kurgu oluyor çok da bilimle, hani, fizikle bağlantı kuramadan yazdıkları ya da daha yüzeysel kalıyor. O yüzden, eee, bu kalitede ya da yaklaşan bir kalitede henüz bir dizi ben bulamadım açıkçası.
Hı hı. Hımm. Mutlaka. Yapılabilir şeyler gibi geliyor. Evet. He he. Hı hı. Hı hı. Bulamadın ama bu tü türünün de biraz arayışında da olduğunu da duyuyorum yani o yine benzer diziler bulsan bilim kurgu, gizem ve gerilim unsurlarını bir arada, eee, bulunduran yine tekrar aynı tutkuyla izleyebilecek gibi de, eee, bu dünyayı sevdiğini de duyuyorum sözlerinden. Eee, biraz fizik dedin, çünkü sana da fizik bölümünde okuyan ya da fizikle ilgilenen bir arkadaşının önerdiğini söylemiştin konuşmanın başında. E, burada bilim de var, onu da söyledin, bilimin olması da beni çekiyor dedin. Mesela sen bunu başka arkadaşlarına kolaylıkla önerebildin mi bu diziyi? Çünkü biraz da kapsamlı, belki de, eee, bazı şeyleri anlamayı da gerektiren de bir yanı var. Böyle, herkes sevebilir mi bu diziyi, ne düşünüyorsun ya da önerdin mi çok insana?
Çok severim. Doğru, çok haklısın, kesinlikle. Evet. Hı hı. Doğru. Ya, çok kişiye önerdim. Hani, birçok kişi de aslında deneyip beğendi. Eee, ama şöyle bir durum var, hani, senin de dediğin gibi zaten biraz, eee, sanırım bir noktada ilgili olmak gereken bir durum. Eee, bazı ilgin ya da eğer ki bu konularda, hani, bunun olası yanına dair bir bilgin yoksa "Ya, of ne kadar abartmışlar, o ne kadar saçma." de diyen de çıkabilir elbette. Eee, ama azıcık, böyle, ilgisi olan kişiyi de "Böyle de mi oluyor? Bu nasıl olmuş?" falan diye sürekli yeni bölüme izlemeye teşvik eden bir dizi. Yani, örneğin, eee, evlendikten sonra eşime, işte, bir gün dedim, böyle, "Fringe mi izlesek?" diye. O da dedi ki ben 2 kere bitirmiştim, ben de 3-4 kere bitirmiştim herhâlde o zamana kadar. Sonra oturduk beraber baştan finale kadar yine bitirdik. Böyle, dönem dönem 2-3 yılda bir beraber açıp bitiriyoruz. Eee, çünkü hiçbir şekilde sıkmıyor dizi, yani, ve, böyle, ezberleyemiyorsun bütün bölümleri.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya. Hı hı. Mutlaka. Hı hı. Hıh. Evet. A! Ne güzel. <chuckles> Hıh. <chuckles> Güzel. Hı hı. Peki, şimdi dedin ya, bu dizinin içinde açıklanamayan böyle toplumsal, işte, küresel etkisi olan, eee, olaylar oluyor, işte, ya da FBI konuları oluyor. Şimdi eşimle de izliyoruz ya da arkadaşların var, işte, izleyen bunu. Bir araya geldiğinizde mesela oradaki olayları birbirinize bir FBI ajanı, eee, kimliğine bürünüp rolüne bürünüp açıklamaya çalışıyor musunuz? Böyle iddialaşmalarınız oluyor mu? Mesela fizikçi arkadaşın bunu, işte, fizik yasalarına göre açıklamaya çalışıyor mu ya da eşinin baktığı yerden bambaşka bir bakış açısıyla sen de bakabiliyor musun? Bu böyle bir şey oluyor mu, sohbet konusu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> E, kesinlikle oluyor. Üniversitedeyken zaten çok oluyordu. O fizik okuyan arkadaşımla birlikte, hani, böyle, ben bazı noktalarda diyordum ki ya, burada, mesela, şöyle bir şey yapıldı. Bu gerçekten mümkün mü? Yani, olabilir mi? O da diyordu, evet, olabilir, fizikte şöyle bir kanun var, işte, şöyle bir teori var, bu teoriye göre, eee, bu sağlanabilir ama şöyle bir noktası da var, falan, diye açıklıyordu ve tabii benim ilgim daha da artıyordu diziye. Eee, eşimle de daha çok, yani, eşim, eee, şey dizilerini çok seviyor, böyle, CIA, FBI, hani, vaka çözümleri, eee, bu tarz dizileri çok sever. çok ilgili. Onunla da genelde, hani, ya şunu yapsalar daha mı hızlı anlarlardı? İşte, burada niye buna bakmadılar, falan, gibi, işte, şurada şunu da gözden kaçırmışlar gibi sürekli değerlendirmeler yapıyorduk. Çok da keyifli oluyordu açıkçası.
Hı hı. Evet. He. A, evet. Ne diyordu? Bak, çok enteresan. Evet. Hı hı. A, güzel. Çok hoş. Tam da aslında farklı bakış açılarını ve farklı disiplinlerden ya da ilgilerden gelen insanları da bir bir araya sokabilecek bir, eee, diziden bahsediyorsun aslında bu anlamda. Eee, ya, bambaşka dünyaları bir araya getiren de bir şey, eee, duyuyorum söylediklerinden, işte, bir bilim insanıyla, işte, farklı noktalardan olayı ele alan zevklerle. Peki, bu dizinin, eee, dışında, yani, çok ötesinde, yani, diyelim ki romantik komedi, herhâlde bunun, en herhâl karşılığında romantik komediyi koyabiliriz. Böyle, çok severek izlediğin, bambaşka bir dünyaya ait dizi var mı son zamanlarda hiç, yani, Fringe'ten bağımsız, eee, çok ayrı bir yerde duran?
Evet. Hı hı. Evet, çok doğru. Evet. Doğru, evet. Hıı. Var. Eee, henüz, tabii, zaten bitmemiş, hani, güncel olarak izliyorum. Eee, Türkçe çevirisini bilmiyorum ama Outlander diye bir dizi var Netflix platformunda. Eee, bir anda, işte, bir 50'lerdeki bir kadının, eee, bir anda geçmişte bir yolculuk yapıyor. Ve, eee, İskoçya'da geçiyor. Eee, evet, evet ama, hani, tabii bilim kurguyla daha değil de, böyle, tarihî, biraz aksiyon, biraz romantizm de var, tabii, drama var içinde. Birçok, eee, şey barındıran ama oldukça farklı, tabii ki, yani, bilime dair hiçbir şey yok. Sadece birkaç taş arasında, taşa deyince, böyle, zamanda bir yolculuk yapıyor. Onun dışında bilimsel bir tarafı, bilim kurgu bir tarafı yok. Ama o dönemsel bir dizi, tabii ki. Çünkü bayağı geçmişe gidiyor. Eee, ve çok çok, eee, etkileyici aslında, yani, o o dönemki eşinin, eee, büyük büyük büyük bir akrabasından o dönem kaçıyor, falan, gerçekten. Eee, değişik bir dizi, e et o da beni etkiliyor. Çok başka bir dünya yani. O geçmişteki İskoçya çok, eee, etkileyici bence.
İyi. <chuckles> Nedir? Evet. Hı. Yine bir gizem var bunda ama. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Hıı. <chuckles> Değişikmiş gerçekten. Evet. Yine, aslında başka dünyalara dair bir örnek verdin. Demek ki, hani, biraz senin, eee, dizi seçiminde o biraz mistik, biraz bilinmeyen gizem olduğunda, ister bilim olsun ister olmasın içinde seni oraya çekiyor, o bilinmezliği seviyorsun, eee, gibi geliyor kulağa. Eee, çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten, çok teşekkür ediyorum paylaştığın için.
Hı hı. E evet. <chuckles> Doğru. Ben teşekkür ederim, şimdi seninle konuşunca yine bir Fringe'e başlama isteği doğdu içimde. En yakın zamanda ilk bölümden tekrar başlayacağım. <chuckles>
<chuckles> Yeni bir m <chuckles> Yeni bir maratona başlamak için bir fırsat oldu bu sohbet. <chuckles>
Evet, evet, beni teşvik etti soruların. Kesinlikle, hemen başlayacağım. Çok teşekkürler, çok keyifliydi. <chuckles> Görüşürüz. Hoşça kal.
<chuckles> Ne güzel, görüşmek üzere. Benim için de öyleydi, hoşça kal.